Um, not, ah, hindi ako sure kung ginagawa niya pa ang mga hobby niya kasi ang alam ko may trabaho na rin siya at shifting nga yun, so ayun.
Hmm. Mm. Mm.
Um, kasi kami alam ko naman ang limit ko as best friend niya pero alam niya kasi na kung anong sinasabi ko, eh, parang din naman sa kanya yun at palagi naman akong nagtata palagi akong tumatama sa mga sinasabi ko siya na na posibleng mangyari.
Mm. Mm. Opo. Mm.
Kumbaga binibigyan ko lang siya ng, um, tawag dito, ah, parang warning na pwedeng ganito mangyari ganito ganyan. Sinasabi ko lang yun pero sinasabi ko sa kanya at the end of the day desisyon mo yan. Pero, wag kang wag sabi ko sa kanya wag mo akong sisisihin 'pag nagkamali ka, kasi pinagsabihan kita, so ayun. So ngayon, nagpasalamat naman siya sa akin kasi nagkatotoo nga yung sinabi namin, lahat kami. Pero ano eh, tanggap pa rin namin kung anuman yung pagkakamali niya ang gusto lang namin, makama makapag move-on na siya, alam naming hindi madali, pero kailangan niyang mag-move-on kasi
Wording. Mm. Mm. Mm.
Kailangan tanggapin na wala na talaga at may iba na.
Opo kasi
At hindi na yun babalik sa kanya kasi meron na ngang iba at hindi na siya pipiliin nun talaga kahit anong mangyari kasi meron ng iba, 'di ba?
Mm, kasi nandun po talaga siya sa phase 'pag dadaanan talaga niya yung ganong, ah, time so biglang bigyan lang po natin siya ng time and of course huwag kalimutang makipag-bonding sa kanya. Ayan, napakaganda po ng, ah, connection niyo sa isa't isa, kasi even though na sometime lang kayong nag-uusap, may mga kanya-kanya ng trabaho, may concern pa rin parang nag-re-reach out pa rin sa isa't isa.
Mm, oo, naman.
Pagpatuloy lang po natin yung ganon, tapos i-advice patuloy lang po intindihin at tsaka i-advice.
Mm. Oo naman. Oo. Alam mo maraming maraming salamat ha kasi, um, pinakinggan mo 'yong problema ko sa kaibigan ko, ayun. At medyo 'yong mga naipayo mo eh, parang eye-opener din sa akin at parang kailangan ko limitahan ang, um, sarili ko bilang kaibigan sa kanya ayun. Maraming maraming salamat alam ko 'yong mga payo mo ay talagang ah, makakatulong sa akin, ayun.
Opo. Oh, thank you din po at naunawaan ko po na talagang magkaibigan kayo doon sa mga na-share niyo, sana magpatuloy po yung friendship niyo po ng matagal. Ingat po.
Paalam.

Ah, last na pag-usap namin, ah, last month yata 'yon na inaatake siya ng panic attack, iyak siya nang iyak. Tapos sabi niya, tumawag siya sa akin, sabi niya, um, hindi raw siya makahinga. Ayun, umiiyak nga siya tapos sabi niya kung puwede raw tawagan ko 'yong ex niya, sabi ko, "Bakit? What for?" Sabi ko, "Tanggapin mo na na wala na kayo kasi mayro'n na siyang iba." Sabi kong gano'n. 'Tas sabi ko, "Ang kailangan mo humingi ka ng tulong diyan kasi baka kung anong mangyari sa'yo." 'Tas sabi niya, "Sige na, bes, please." So, pinagbigyan ko siya, chinat ko 'yong girl at pumunta naman do'n.
Mm. Mm. So, nag-take action na po kayo doon sa situation niya, kasi nga, um, concerned na kayo do'n sa, ah, ano ng friend niyo po, 'yong situation niya? So, ngayon po, um, siguro puwede po nating i-advice, um, bigyan natin siya ng time.
So, ayon. Oo, mm.